Aynen aynen, biraz öyle oluyor. İşte, mayışmalar başlıyor, aaa, böyle bir hatta ya akşam yemeğini mi hazırlamaya başlasam diye düşündüğüm bile olabiliyor. Eee
Hı hı. Tabii tabii. <chuckles> A, gece saat 4. A, geç olmuş. Benim gidip uyumam lazım. <chuckles>
Evet, evet, zorlayıcı olabiliyor. Çünkü, hani, algım tamamen değişti aslında şu anda yaşadığım şehirde. Eee, önce bir onu şey yapmaya çalışıyorum. Onun için de işte kahve, eee, içmeye çalışıyorum genelde. Birazcık, eee, çok sağlıklı bir, eee, alışkanlık olmasa da birazcık öyle kendime gelebiliyorum o saatlerde.
Evet. O zaman Ha ha. Anladım. Ha ha. Aslında burada ben şunu anladım. Senin aslında gevşemeye ihtiyacın yok da sanki böyle, dinç durmaya ihtiyacın varmış gibi anladım. Hayır, akşam olmadı, akşam değil, akşam değil gibi vücuduna böyle telkinlerde bulunduracak bir sinyal yollayacak, bir şeyler.
Evet. Evet. Evet, biraz öyle olması gerekiyor. Çünkü gerçekten o, yani gün ışığıyla çalıştığımızı ve aslında bütün hayat enerjimizin ondan geldiğini biraz işte burada, eee, yaşamaya başlayınca keşfettim. Yani akşam ilk başladığımda benim derdim olabildiğince fokus olabilmek ve böyle, ııı, konsantrasyonumu bozmadan, eee, devam edebilmek oluyor. Bir süre kendimi ona zorluyorum ama bazen de birazcık erken, eee, bitirdiğim olabiliyor. Bir de, eee, hani, böyle 9-5 işinde çalışmadığım için, hani, evde yapmam gereken di yapmam gerekiyor. İşte, eee, dil öğreniyorum, eee, ders veriyorum. Hani, o yüzden, kendimi önce bir, ımm, <clicks tongue> disipline etmem gerekiyor.
Ha ha. <chuckles> Ha ha. Ha ha. A a anladım. Peki, şeyi sorsam? Anladım. Ha ha. Anladım. Ha ha. Anladım. Burada aklıma şu geldi aslına bakarsan. Şimdi kış vakti, günün kısa olduğu zamanda böyle. Eee, aslında beynine ıs yollamak istediğin sinyal hayır daha geç vakitler olmadı, uyanık kalıp, ııı, enerjini harcamalısın diyorsun. Peki, eee, kuzeyde yaşıyorsan yazları da, eee, günler çok uzun oluyor olmalı. Gece 12'de, 1'de bazen, 2'de bazen hiç batmayan güneşlerle gününe devam ediyor olmalısın. Böyle durumlarda vücudun şey yapıyor mu? Hayır daha gündüz, deyip seni uyanık tutmaya çalışıyor mu?
Evet, evet. Evet. Evet. Evet.